Oye, cuéntame, cuando te toca hablar como cara a cara, ¿qué es lo que prefieres, que sea por mensaje o por llamada?
Ajá. Ah, bueno, depende mucho el contexto, ¿sabes? Eh
¿Ah, sí? A ver, ¿por qué? <giggles>
por ejemplo, con mis amistades que, pues, obviamente, es gente que me agrada <giggles> y que quiero ver, eh, pues Yo creo que por llamada, yo siento que es un poquito más, este, natural muchas veces, podemos como que, pues, intercambiar información de forma más, eh, práctica.
Ujú.
Si es un tema, no sé, laboral, eh, preferiría de entrada no hablar, pero si no hay opción, eh, definitivamente por mensaje yo creo que sería lo ideal.
<chuckles> Lo tienes que hacer. Y ahí ya como, eh, ahorita mencionabas como situaciones de trabajo y eso, pero, ¿recuerdas como algún evento así en particular o concreto en lo que en la que decidiste que era mejor opción hacerlo, mm, de una u otra forma, y por qué decidiste que fuera así?
Bueno, en el tema laboral, la verdad es que muchas veces yo elijo el tema del mensaje, eh, las llamadas, pues, son bastante recurrentes por temas de de juntas y yo soy muy de la idea de que hay muchas cosas que podrían tratarse mejor por mensaje, porque yo al menos en mi área soy estoy demasiado presionado o tengo demasiado trabajo por hacer, entonces, eh, a veces la llamada me quita tiempo solamente, ¿sabes? Eh, hacen una reunión en general con bastantes personas, estoy ahí, se trata mi tema en algún punto de la llamada, pero todo el resto de la llamada realmente no soy indispensable. Sí, justamente.
Ujú. No dice nada. Okey. O sea, tú sí eres como más de, pues, con 1 solo mensaje, 1 mail o 1 WhatsApp, se resuelve el problema, no es necesario ni juntarse, ni tener que estar haciendo incluso llamadas, ¿no? O sea, como que todo lo concreto se pode se podría resolver a través de un mensaje, ¿no?
Al menos en el tema laboral, yo sí soy mucho de la idea de eso, ¿sabes? De también, este, no sé, hay muchas cosas que puedes evadir por la llamada que nada más te quita tiempo y en un mensaje te queda claro, ahí está todo el tiempo, no se te olvida. Muchas veces en la llamada te dan indicaciones, cosas así pues terminas apuntando todo en notas o cosas así ajá o las pierdes inclusive y, pues, en un mensaje eso se evita, ¿sabes?
Okey. <laughs> Las pierdes. Okey. Sí, creo que también ten tienes este tema de confirmar, ¿no?, lo que la otra persona está diciendo. O que tienes la evidencia, ¿no? De que te dijeron, por ejemplo, en el trabajo, pues: "Tiene que ser de este formato o en este formato, el trabajo se tiene que hacer". En cambio, por llamada, pues, solamente tú eres testigo de lo que te pidieron y, pues, quién sabe si sí era así o no.
Sí, justamente, entonces, este, pues luego en la llamada te te incluso te indica, ¿no? El jefe, como de: "Oye, ¿quedó claro? Hay que volver a repasar todo". Es como de: "Oye, pues mejor hubiera sido un mensaje", ¿sabes? Te ahorrabas todo eso. Este mantenías tus tus tus llamadas, no sé, para gente todavía más importante para ti, o clientes, o no sé es
<chuckles> Oye, justo, el en el tema de las llamadas como tal, o sea, ¿cuándo consideras que sí sería oportuno hacer una llamada? No sé, ya sea tal cual llamada de de voz o videollamada.
Bueno, en mi caso, en el tema del trabajo, eh, hacíamos muchas llamadas en una plataforma que se llama Discord. Este, esa plataforma te permite, pues ahora sí que hasta compartir pantalla y todo. Entonces, cuando eran temas un poquito ya complicados o complejos, pues ahí sí yo valoro el tema de la videollamada, eh, pues te muestran paso a paso qué es lo que quieren y cómo quieren los resultados que buscan. Este, y pues obviamente te da más contexto que un mensaje, a veces también es muy difícil. Yo, pues, muchas veces ocupo el mensaje. La verdad es que es mi medio favorito, pero he de admitir que, muchas veces, para darle a entender, por ejemplo, a mi equipo las instrucciones o lo que quiero así tal y como lo quiero, pues sí es un poquito complicado, te extiendes demasiado, a veces se siento que soy muy repetitivo y tengo que agregar imágenes o algo para todavía hacerlo un poquito más entendible.
Ujú. Ah, bien. Ujú.
Entonces, pues muchas veces terminaba, pues también teniendo esas videollamadas rápidas aunque fueran cortitas porque, insisto, a mí no me gustan, pero los terminaba haciendo, pues ahora sí para que ellos vieran cómo eran las cosas. Cómo las quería yo y que ellos lo tuvieran muy bien entendido por si más adelante no cumplían con ello, pues ahora sí que, pedir explicaciones, ¿no?
Claro, entiendo que, o como para ti, la diferencia entre un mensaje y una llamada, una videollamada es justo como darle, pues, dinamismo, ¿no? Como un mejor entendimiento al mensaje que quieres compartir, hablando como en tema, pues, laboral, que, pues, por mensaje a lo mejor las instrucciones son concretas, son claras, son rápidas, y, pues, es justo fácil de entender para ambas partes, pero en el caso de la videollamada, te fu te ha funcionado más como a lo mejor hacer un tutorial o explicar a detalle el paso a paso de alguna actividad que se quiera hacer, ¿correcto?
Claro, es que, pues, lamentablemente, hay mucha gente que tiene muy mala comprensión lectora. Tú por más que te mates ahí poniendo párrafos y párrafos entienden lo que quieren y pues no me sirve eso en el trabajo, ¿sabes?
Sí, claro. Okey, y ahora, en el caso de una cita o una reunión cara a cara, ¿cuándo la verías necesaria? Esto hablando en cualquier tema, tanto laboral, personal, en pareja, Etc.
Bueno, afortunadamente ese tema en el lado laboral no es opción. Eh, todos trabajamos en línea, entonces, pues ajá, es más libre. Eh. Con la familia, pues, también depende el familiar, ¿no? Digo, todos tenemos luego gente en la familia que tal vez no nos agrada tanto o que estamos un poquito distanciados, es mi caso la verdad. Eh, pero por ejemplo con mi mamá, tengo la fortuna de poder, este, entablar conversaciones con ella cara a cara obviamente, lo prefiero mucho más que hacerlo por mensaje o llamada, por lo mismo que, pues no es la misma comunicación ¿sabes?, no es la misma confianza a través de de un mensaje que que hablando en persona, este, igual de vez en cuando con mi hermano también hablo de esta manera. Y de ahí en fuera con mis amistades pues lamentablemente también por la edad y todo, pues ya cada uno está haciendo su vida ¿no? Pero, definitivamente prefiero las las pláticas cara a cara, algunos tengo la fortuna de poderlos ver al menos una vez a la semana o cada 2 semanas, por ejemplo, y pues ya el resto pues ya es por mensaje obviamente.
Ah, perfecto. Ujú. Ah, mira. Sí, claro. Okey, y en algún momento te ha tocado, por ejemplo, que, ah, mandes un mensaje a alguien con instrucciones claras o con un un mensaje concreto, y que digas: "Bueno, pues se entiende perfecto, ya es todo aquí", y que al final, pues haya sido una mala expectativa, porque la otra persona no lo entendió y entonces le dijiste: "Okey, hacemos videollamada, en este caso, como para enseñarte el paso a paso, enseñarte las instrucciones", y que aun así no haya funcionado y hayas tenido que ir al cara a cara para, pues, literal, llevarlo de la mano y explicarle la situación. O sea, puede ser igual, trabajo ¿o algo personal?
Ujú. Ah, bueno, en, en mi trabajo actual, pues, te digo, ahora sí que de cara a cara no podemos, <chuckles> cada uno vive muy distante del otro, pero, este, sí, me ha pasado muchísimas veces ahí.
Ujú.
Eh, bueno, este, pues mi trabajo es supervisarlos y todo y también capacitarlos o indicarles cosas y, pues yo ahora sí que para evitarme cualquier problemita, cualquier malentendido, eh, escribo mensajes muy largos, muy complejos, agrego imágenes. Ah, marco todo ahora sí que con bolitas y palitos. Este, incluso las cosas obvias las pongo porque ahora sí intento ser lo más, más claro posible en esos mensajes. Y aun así pues como te digo luego la no sé no sé, no no comprenden correctamente las cosas y y hacen lo que quieren o, ¿sí? O incluso ellos, yo yo con mi equipo de trabajo la verdad es que he intentado siempre entablar un ambiente de muchísima confianza, entonces ellos se acercan conmigo y me dicen: "¿Sabes qué? La verdad es que aquí no te entendí. No termino de comprender. No me queda claro". Y es como de: "Okey, no pasa nada", entro y sí claro yo prefiero mil veces que tengan esa confianza conmigo a que hagan lo que medio entendieron y me hagan algo mal y termine siendo un desastre, ¿no? Entonces
Ujú. Ujú. <chuckles> Se vuelve complicado. Ujú. Lo seguimos revisando. <chuckles> Sí, claro. Sí, porque es atrasar el trabajo de todos, ¿no? No solamente el de ellos, sino en general de un equipo.
Sí, claro. Entonces en esos casos, pues entonces ya tenemos esta videollamada. Siempre les comparto pantalla y este, les enseño a que hagan todo. Muchas veces, incluso a veces necesito la retroalimentación así como de: "A ver, hazlo tú e indícame cómo lo estás haciendo. Si estás bien o mal. Si estás haciendo algo mal, lo corregimos", y cosas así, y pues, afortunadamente ha funcionado. En trabajos anteriores, la verdad es que
Ujú.
sí, también, este, tuve un trabajo, eh, como encargado de una, este, imprenta, entonces, eh, pues tienes que aprender un poquito como de diseño, así en cositas como Corel, por ejemplo, y entonces, pues cuando había gente nueva o había un trabajo especial que te encargaran, aunque la otra persona ya supiera, pues tú tenías que enseñarle la configuración, ¿no? Entonces, pues sí era mucho más fácil que tú estuvieras ahí mismo antes de irte o algo y ya, este, en la computadora le explicas prácticamente rápido cómo tienen que ser las impresiones o el acomodo o el diseño que te están pidiendo, ¿no?
Ujú. Okey, entonces, sí está como, sientes que está sí está bien establecido la forma en la que tienes este canal de comunicación, ¿no?, o sea, según entiendo como el tipo de urgencia, el tipo de situación, es que puedes, eh, mandar la comunicación, pues, más efectiva para las otras personas, ¿no?
Sí, por ejemplo, el el tema laboral que ahora sí que me obliga solamente, pues ahora sí que para dejar cosas muy claras la llamada, pues ahí está, ¿no?, este, en el tema de amistades, pues, a mí me gustaría mucho a todos verlos cara a cara siempre, ¿no?, no no siempre es la posibilidad obviamente, eh, pero, pues, entonces, yo ocupo muchos mensajes en redes sociales y así, la verdad es que yo no soy de llamadas, eh, soy la persona que siempre trae el teléfono muteado entonces, este, a veces me cuesta mucho darme cuenta de si me están hablando o no, no me gusta, me no sé, me molesta a veces el que me están hablando por teléfono.
Ujú. Claro. Ju justo ahorita que mencionabas este tema de traer el teléfono apagado o que no te gusta recibir llamadas, cuéntame un poco cómo lidias con estos protocolos o con las llamadas ahora normas sociales de, por ejemplo, que llames, o bueno, que mandes un mensaje cuando quieras llamarle a alguien de: "Oye, ¿te puedo marcar?", eh, no sé, del que te dejen en visto o de que no esté activo el en línea o la doble palomita, o mensajes de voz que ahora también son más populares, que te mandan un audio de 10 minutos. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Te gusta, no te gusta, lo aplicas? ¿Cómo es para ti esto?
Ah, yo sí soy de apagar notificaciones, eh, la verdad, también incluso en WhatsApp tengo todo sin, eh, confirmación de lectura ni nada, no tengo ni hora en línea ni nada, eh, a mí personalmente las notificaciones me estresan, ¿sabes? eh, m simplemente me molestan, no sé cómo explicarlo, este, entonces
Okey. Ujú.
hay amigos que ya lo saben muy bien, creo que casi todos, entonces si me hablan pues suerte si les contesto, no lo o sea, no lo hago tan a en mala onda sino de que si yo tengo el teléfono a la mano y y veo la notificación de que me está marcando pues contesto, pero si no la veo pues no te contesté, ¿sabes? o sea, así de simple, no no me gusta el ruido del teléfono, la verdad es que de por sí ya me distrae demasiado, entonces imagínate todavía cada zumbido estar volteando a verlo, sí, este
<chuckles> Adrede. <chuckles> Con la pena. Estar con llamadas. Sí, sí, sí.
los audios, mm, he he de admitir que en algún momento caí en en enviar audios muy largos y todo, ya lo evito mucho también, prefiero los mensajes, siento que esto era más simple, más sencillo, le agregas ahí un sticker o algo y todo muy bonito, pero, este, los audios los evito, o sea, si mando de vez en cuando alguno cortito, pero solamente si necesito como que enfatizar algo, o hablar de algo más rápido que tal vez me da flojera hacerlo en texto, o es más complicado para mí, pero la mayoría de las veces es puro texto, ¿sabes?
<chuckles> Claro. Ujú. Okey. Sí, como que cada uno de estos, eh, medios o canales de comunicación, sí tienen una función, pues, de cierta forma muy particular, ¿no?, que pareciera que son lo mismo, que puedes comunicar lo mismo, pues, sí tienen como un enfoque diferente, ¿no? A lo mejor como emergencias, a lo mejor esto que mencionabas ahorita de las notas de voz, pues, igual si estás quieres dar un mensaje rápido, pero estás ocupado y no quieres, eh, quebrarte tanto escribiendo, pues, rápido mandas la nota y bye, ¿no? Yo creo que si mandas un una nota de voz más larga, pues, lo ideal sería mejor, o una llamada o ver a la persona directamente, ¿no?, para que sea también más fácil, pues, la comunicación. Y también me gustaría preguntarte si consideras que este tipo de comunicarse por estos canales depende mucho como de la generación de la persona, o sea, si son jóvenes, si son adultos mayores, si son a lo mejor niños, ¿crees que cambian como según su edad?
Ujú. Sí, y por supuesto, de entrada, pues, yo soy de la idea de que los niños no deberían tener ese tipo de comunicación de ningún modo, pero, bueno, este, es respetable al menos en mi caso, yo no tengo familiares muy chicos con los que hable, entonces, no, no lo hago. Este, en el tema de gente mayor, pues, sé que es a veces muy complicada la brecha tecnológica, en el caso de de mi abuela, pues, ella pues tiene su teléfono pero la verdad es que lo ocupa mínimamente, tampoco es no le agrada mucho usarlo, prefiere hablar por este teléfono tradicional del casa, ¿sabes? Este, pero sí ella, pues, sí ha tenido la flexibilidad de poder aprenderlo, obviamente, lo ocupa para temas básicos, eh, y pues con otras personas, pues, ah, bueno, te digo, a mí no me preguntan si me pueden marcar o no, este, simplemente, me marcan, eh, si me marcan yo sé que, tal vez, es algo importante, ¿sabes?, entonces, muchas veces veo la llamada y la regreso después de un rato, ¿no?, es como de: "Ah, hola, ¿qué pasó?", y todo. Y, pues, son invitaciones como puntuales o temas, no sé, de algún negocio o algo que haya salido y es como de: "Oye, necesitamos hablar de esto", okey, pues, ya hablamos ¿no? Este, yo en mi caso, la verdad es que evito en todo lo posible marcarles a mis amigos, o sea, si les marco es porque saben que les voy a marcar, no tanto que les mande un mensaje, sino de que ellos me están esperando para algo o o o me están preguntando cosas urgentes, entonces, ahí es cuando yo les marco. Pero yo no
Okey. Ajá. Sí, claro. Por tu Okey. Ajá. Ujú. <giggles> Okey. Ujú. Okey. Sí, o sea, que hay como una comunicación previa, ¿no?, no a de repente, que les llames o algo.
Ajá, o sea, a mí la verdad, no me gusta hablar por teléfono, lo evito y tienes razón con el tema de los audios, se vuelven tediosos, después escuchas un audio de 20, 15 minutos y, pues, ya nada más te quita tiempo, mejor una llamada, sí, obviamente.
<giggles> Sí, claro. Si hay como una una respuesta más inmediata si marcas, bueno, haces una llamada que si mandas una nota de voz, ¿no? Oye, te agradezco mucho el haberme compartido, pues, esta, eh, expectativa o esta experiencia tuya en cada uno de estos canales. La verdad es que tienes mucha razón en lo que dices. Y, pues, nada, te agradezco por ello.
Ah, de nada, fue un gusto hablar contigo, oye. Muchas gracias, nos vemos pronto.
Hasta luego, cuídate.
Bye.